え、ちょっとお話を聞いてもらいたいんですけれども。
あ、はいはい、もちろんです。
私ですね、その、人前で何か話をしなくちゃいけないみたいな、そういう状況がすごい苦手で。
うん。 うーん、なるほど。
そうなんです。めちゃめちゃ緊張してしまって、なんか自分の言いたいことっていうのが、もうなんか言えないというか、もう頭真っ白なっちゃうんですよね。何言う自分が何を喋っているのかもよく分からないみたいな
はい。 わ、分かります。確かそうですよね。 <chuckles> うーん。
なってしまって。
なるほど。それっとちなみに結構あの、小さい頃からですか？それとも何かきっかけでそうなった感じですか？
はい。 いや、あのですね、一番、あ、自分はちょっとそういうのが苦手なんだなっていう風に感じてしまったのは、あの、ね。
はい。 あ。 はい、はい。
大学、ま、3年生4年生ぐらいんなると、就職活動ってあるじゃないですか。
ああ、就職活動。面接、そうですね。
そうですね。あの、就職活動の面接が、もう、ほんとに、ことごとく、うん、なんかまともに話せてなくて。
なるほど。 うーん。
で、そうなんですよ。当時に、あの、すごい売り手市場で、あの、学生側がすごい有利で
はい。 ああ。
あの、周りのみんなどんどん内定をもらっていく中
はい。
そう、自分は、あの一次面接すら通らないみたいな、そんな状況だったんですよね。
ああ。 なるほどなるほど。そっか、やっぱりそれはきご自身の中ではそういう極度の緊張してるからっていうのも原因であるっていう風に考えてる感じですかね。
うん。 そうですね、やっぱりね、ど、気持ちが上がってしまうというか、なんか何を喋ってるのかわかんなくなってきちゃうんですよね。
ふーん。 うーん。 ま、確かに、あの、過度な緊張ってほんとにパフォーマンスにめちゃくちゃ影響しますもんね。
ね、そうなんですよ。なんかね、普段は、ね、なんかちゃんと話せるのに、なんでこういういざという時んなると、話せなくなってしまうんだろうってね。今こそさちゃんと話したいのにって。
うん。 うん。 うん、確かに。それって、あのあの、就職活動の面接以降って、何か人前で例えば会し勤めてる会社とかでなんかそういうプレゼンする時とかにも、まだ緊張はするっていう感じですかね。
はい。 あ、いや、ま、そうですね、他にもいくつかね、んなんかやらかしてしまったな、みたいなことがあってですね、あの、ま、昔いた会社でなんですけど。
あ。 うん。はい。 うん。
あの、なんか大勢の前で、あの、ちょっとは何て言うんですかね、あの、活動報告
はい。
を、あの、しプレゼンしなくちゃいけないみたいな。
はい。
そういう機会があったんですけど
うん。
う多分ほんと100人ぐらいいたんかな
うわ、多い。
そう。の前で、あの、ま、チームでやってたんで、そのチームでその活動報告をするみたいなことになって。で、それぞれ、あの、パートというか、受け持って、あの、発表していこうっていうことになっていたんですけど。いざ自分のパートで発表するってなった時に、ほんとに何て言うんですかね、声が出なくなってしまって
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 あ、なるほど。
で、なんか、ね、ずっと黙ってるから、みんななんか「え？え？」ってなるじゃないですか。<chuckles>
ああ、そう、視線が余計にまたあのパニくるというか、ん、なりますもんね。うーん。
そうですね。で、結局ですね、その時、あの何も喋らずに次の人に回してしまったんですよ。
はあ、なるほど。 だ、結構なあれですよね。喋れなくなるっていう、結構、緊あがり症だったり、緊張しいっていう感じですね、お話聞く限りだと。
ね。 いや、ほんとにね、あの時はほんとすごくて、なんか呼吸がなんか、ちゃんあれ、息の仕方がよく分からないみたいな、もうそういう感じでしたね。
うーん。 ああ。 はい。 なるほどなるほど。
うーん。
そっか。じゃもうほんっとにもう呼吸も、もうままならな頭ももう真っ白になってる感じですか？その時って。
そう、もうだから何を喋るとかも、ね、なんか全然もう分かんなくなってるし、ね、呼吸すらまともになんかできてないみたいな状態だったんで、これはもう無理だと思って、マイクを次の人に回してしまったんですけど。<chuckles>
ああ。 うわ。 それうーん、それ多分ほん なるほど。それ多分同じ症状を持ってるとなかなかね、その大変さって共感されにくい部分でもありますもんね。だか「緊張しても喋れよ」って思う人も多分いいますしね、絶対。うーん。
ね。 いや、なんかね、そうそう。できる人からしてみたら「いやいや、しただ喋るだけでしょ」みたいなね <chuckles>
うーん。ね、それどんだけ辛いことかっていうのをね、だ、分からないですもんね、その当たり前にやってる人からすると。
感じなんでしょうけど。 うーん。 ね、なんかだから、ね、その目の前人人前ですごい堂々とね、あの、魅力的に喋れる人とかもいるじゃないですか。
うーん。 いますね。
もうなんかね、すほんと、すごいなって思いますよ。そういう人を見ていると、なぜできるんだって。
<laughs> 確かに。そう。 いや、ほんとですよね。ちなみに何かその緊張対策みたいな感じで、今までで試した対処法とかって、なんかもしお話しできることであれば、なんかありあったりしますか？
ま、やっぱりね、その人前で喋るとかって、あの、そういう時って、ね、あの
うーん。
あらかじめ準備はしっかりしますよね。
はい、確かに。
うーん。なんで、なんだろう、何度も何度も、ね、自分の発表することを、あの
うーん。
なんだろう、1人で練習してとかってね。そういうのはしましたけどね。でもやっぱりな。そう、おう。うん。
うーん。 やっぱりしましたけど、やっぱりちょっとあんまりダメだったっていう感じですかね。
ね、やっぱ1人で、しゃべるのとね、そのひゃくにんの前でしゃべるのでは全然違いますもんね。
まあ、確か。 確かにそうですよね。いや、お話聞くかけれど結構な極度にほんとにおっしゃ冒頭でおっしゃっていただいた極度に緊張するっていう、まさにそうですね。うーん。確かになんかちょっ
いや、そうなんですよね。なんとかならないもんかなってね、思うんですけどね。うん。
いや、ほんとですよね。なんか少しの緊張。ま、ちょっと緊張して上がり症っていうぐらいであれば、なんかね、事前にめちゃくちゃ準備してとか、なんかほんとに重要なことを紙に3つだけ書いてそれを直前で見て意識して臨むとか、そういったアドバイスもあったんですけど、呼吸もね、ちょっと、はあはあなって、頭もちょっと真っ白なるっていう状況ですもんね。
はい。 うーん。 ね。 ちょっとね、ほんとに、うーん。
そっか。 そうなると、そうですね。もう最悪そういう場を避けるっていうのも根本、その原因を排除するってのもありですよね。もう。
はい。 いや、なんでね、もうまあ、まさにそこで。
はい。
もうなるべくその、人前でとか、人と関わらないようにみたいな方向にはなってきていて。
うん。 あ、いいですね。 はいはいはいはい。
実際今もね、あ、昔は会社で働いてたんですけど。あの、ま、もう5年前くらいですかね、あの、会社を辞めて、今フリーランス？もう、ひとりで家であの、淡々と仕事しているみたいな感じなんですけど。
はい。 はい。 お。 おお、すごい。 あ、そうなんですか。 あ、じゃ、もういい方向にもう実践されてますね。それだいぶ、あの、ストレスだったり、なんか心労の部分で言うと減ったんじゃないですか、やっぱり。
いや、そうですね。あの、ほんとに心労、ストレスはだいぶ減りましたね。
うーん。
うん。
そこでも、いうん。
ま、なんで方向性としてね、そのそもそも人前で話す、あのそういう場をに、自分が行かないようにするっていう、ね、それはできてるなって思いますね。
うん。 でもすごいですね。なんかひと昔前だったら、なんかもう1度入った会社はもうずっと終身、最後まで勤めろとか、あとフリーランス個人事業でやるなんて無理だよみたいな、考えでしたけど、今はそうじゃないですもんね。ご自身でできますもんね、頑張ったら。
はい。 いや本当に、ま、時代もなんていうか後押ししてくれたところはあるのかなって思いますね。今はね、もう本当に、ま、フリーランスまで行かなくても、ね、よく副業みたいなね、話とかもね。
うん。 うん。 うん。 はい。
世間では結構あるじゃないですか。
ありますね。
ね、なんでその副業とか、ま、フリーランスっていうのがすごいしやすい時代になってきたなってのは感じるので、ま、実際今やっていて、ま、なんとかね、なってるんで、ま、意外とやればできちゃうなみたいな気持ちでは
うん。 はい。 いや、でもそれは、ど努力して、いや、めちゃくちゃ難しいと思いますけど、努力した結果なんで、めちゃくちゃすごいなっていう風に思います。ちなみに、何か今時点まあフリーランス、5年前ぐらいからなられてたと思うんですけど、何か今の、在宅とかでも緊張する場面ってあったりしますか？
いやいやいや。全然。うん。 はい。 在宅で、まあ、でもね、やっぱたまにオンラインミーティングみたいなのも
うん。 ああ。
あったりするんで、ま、そういう時に、ま、ちょっと、ね、ちょっと緊張するなみたいなことはありますけど、まあでも
はい。 はい。
ほぼ、ほぼ、うん、大丈夫かなって感じですね。大体ひとりで仕事してるんで。
ああ、確かに、その ああ、なるほど、なる、その、前の会社勤めの100人の、この前でプレゼン何かに比べたら、オンラインミーティングなんて楽勝ですもんね、それに比べたら本当に。
まあ、そうですね。うん、そんなね、だって大人数ってわけでもないし、せいぜいね、4、5人ぐらいとかなんで。そのくらいだったらね。
うーん。 確かに。 うん。 確かに。てなるともう、すごいですね。ご自身でもちゃんと自分の心労がかからない、いい方にも努力していかれてるんで、めちゃくちゃもうすごいとか、いい人生になってますよね、多分。
<laughs> ま、確かに、ね。その努力の方向性として、ね、自分の苦手な分野をね、その補うというか、カバーするかね、そこを伸ばしていくっていう考え方と、ね、そこは諦めて、ね、自分の得意分野で勝負するっていう考え方があると思っていて、ね、自分はちょっともう苦手分野は一旦ちょっともう置いておこうと。ね。
うん。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。 いや、そっちの方がうん、でも、すごいいいなっていうふうに思います。
<laughs> いやでも本当にね、今日はちょっと話を聞いていただいて、なんか気持ちがすっと軽くなった気がします。あの、お話聞いていただいてどうもありがとうございました。
うん。 いえいえ、こちらこそ。また是非機会があったらよろしくお願いします。
はい。
失礼します。